Mm.
'Di ba?
Oo, kasi kapag naman ano ay, sige.
'Tsaka oo. Sige, tuloy po.
Ah, iba naman kasi yung sobra-sobrang may me-time, oh, iba naman 'yon. Hindi na abalang buhay 'yon. Iyon naman 'yong lahat naman ng, ano, ng sobra-sobra ay masama, oo, 'di ba. Halimbawa masama, oo
Oo nga, eh. Hindi na busy 'yon. Oo nga masarap, ma Masama nga 'yong bawal ah, masa masama nga 'yong sobra. 'Di ba?
Mm, so ayan, ah, maraming salamat sa iyong oras.
Maraming salamat din sa'yong oras, ah, marami akong na
Mm. Ako'y maraming natutunan.
natutunan ng mga opinyon mo at mga saloobin na pinag-share mo dito sa atin.
Mm. Oo, maraming, maraming salamat.
'Tsaka Maraming, maraming salamat din, 'tsaka susunod na naman.
Sige, paalam.
Paalam.